E então, eh, foram etapas que a gente foi conquistando, né. E quando a gente quando o cliente queria uma campanha com vídeo, assim, eh, fazer um vídeo, né, como com atores, essas coisas, né, a gente contratava o terceirizava, exatamente, um uma companhia que fazia vídeos e mas foi foi assim, foi bem delicado isso porque
Hum. Aham, sim, tercerizar, né.
foi uma decisão que a gente pensou, né, tipo: "Será que a gente faz isso ou não faz.". Porque aí já ia ficando maior a operação, né.
E hoje vocês fazem vídeo?
Então, como é que eh, a gente, eh, a a até o momento, hã, quando eu di a gente não faz o vídeo a gente contrata, porque não é todo cliente que quer isso, então não vale a pena você
Então, vale a pena ter dentro da operação, né. Se algum cliente quiser, vocês adicionam ao orçamento, de repente, e pa só repassam, né.
Exatamente, não é Exatamente, não vale a pena ter um criar um grupo dentro da companhia primeiro que a gente não tem um espaço físico, não é, a nossa oficina é pequena a gente só usa o
Uhum. Sim. Já tem muito tempo que vocês têm essa companhia?
Eh, começou na meio que na pandemia, com a necessidade assim de hã, de trabalhar mais em tá
Hum, das coisas mais digitais, né, trabalhar remotamente, essas coisas.
Exatamente, foi essa foi a ideia.
Legal, pô, é legal, porque na pandemia muitas empresas fecharam, né, e nesse caso seu, foi uma empresa que surgiu, né, também tiveram muitas empresas que surgiram.
Então Olha, no meu não, no meu caso no meu caso eu perdi o trabalho, e eu eu fui, tipo eh, a companhia e no caso dos meus 2 outros sócios, o outro também, ele foi ele ele foi mandado ele foi cortado, eles cortaram, né, tudo. A quando os Estados Unidos, nessa época, começou houve houveram muitos cortes, né. Então, eles também foram cortados, e a gente se juntou
Olha. Pois. E montaram a própria companhia de vocês.
e a gente começou